Claro, claro.
E aí eu fico nesse medo, sabe? Eh, é só é como se qualquer passo nessa direção parecesse enorme demais. Às vezes, eu fico fico com um peso.
Ah, sim. É um um pouquinho de insegurança ali que você tem dentro de você do medo de arriscar? É um tipo medo de arriscar, né?
É, exato. É. E o medo e o a agonia de ter que permanecer no mesmo lugar, por exemplo, sabe? O medo de arriscar ficar aqui. Pra mim, não sei o que me apavora mais. E aí eu tenho previsão de, tipo assim, em janeiro, avisar o senhorio daqui, né, pra ele me devolver o meu caução. E aí, 1 de fevereiro, já sair.
Entendo. Olha, eu a É.
Essa mais ou menos é a nossa ideia.
Sim, ok. É, então você já já está já planejou.
Uhum, sim. É o que eu estou vendo, assim. É, é o que eu tenho, assim, tentado, eh, ver. Porque é estranho, né? Porque, ao mesmo tempo, eu quero muito um lugar meu, um espaço meu, sabe? Um lugar pra mim respirar fundo, pra mim ter esse sentimento de casa, não poder me surpreender quando eu entrar em um banheiro, quando entro em uma cozinha, por exemplo. Eu sei que isso é desafiador morar com outras pessoas. Eu sempre soube isso, né? Já estava acostumada. Mas, depois de 3 anos nesse ritmo, eu sinto que já está na hora, sabe, de ir procurar um so o meu cantinho, a minha moradia segura.
Ok, já está planejado, então. Ah, o Sim.
Mas eu não sei muito bem, assim. Eu fico comparando tudo, sabe, revisando anúncio, imaginando
Sim. Claro. Não, entendo. É, o ideal é que você já você já sabe o que você quer. É uma meta que você já tem que é de procurar o a sua o seu espaço, né, a sua casa. Eh, eu não sei qual que é a região que você está e eh, mas você já definiu o jeito que você quer, o que que você quer olhar, né?
Isso, isso. Eu estou eu estou na Espanha, né. Então é muito arborizada as ruas daqui. Eu quero eu quero continuar nessa região, sabe. É importante para mim, mas, eh
Sim. Ah, ok. Ah, que legal. Sim, então a natureza não pode faltar para você, o que é essencial para você.
Não, não. É essencial. É questão de, tipo assim, real mesmo, sentimental. Eu, antigamente, eu ficava muito nisso de: “Nossa, as pessoas falam que sentem uma depressão sazonal, uma tristeza sazonal quando entra no inverno, alguma coisa assim". E, olha, eu estou com ansiedade sazonal exageradíssima agora. Eu não sei te explicar. Eu acho que o fato de eu também estar passando essas situações na casa e ser também inverno co chegando tem me feito ficar muito mal, sabe?
Tá. Uhum.